¿Qué onda? Oye, me gustaría poder, pues, hablarte de una situación que en la que me he visto, pues, envuelto, últimamente, donde me no me he sentido como, digamos, tan cómodo, tan, tan, digamos, en el en el sentimiento necesario para poder disfrutar, pues, ciertas ocasiones sociales, ya sea c
A ver, dime.
con familia. Y, pues, debo decir que, últimamente, he como pensado mucho en no asistir a las fiestas, pues, familiares de estas fechas. Tú sabes, ¿no? Diciembre es una fecha donde usualmente las familias se reúnen, en el sentido de que llegan primos, llegan tíos, eh, eh, llega familia muy lejana para reunirse. Pero debo decir que, personalmente, siento que es una fecha un tanto difícil para mí. Este, y y que realmente tampoco he conectado como al 100 con esta parte de mi familia. Entonces, al ser fechas que yo considero difíciles, con gente que yo considero un poquito lejana, digamos, personalmente, pues, como que no voy a disfrutar mucho estas fiestas, siento que me la voy a pasar un poquito mal, quizás, un poco incómodo. Y pues, no sé si tengas tú algún consejillo por ahí o si hayas escuchado una situación un un tanto parecida, que me ayude como a a descifrar qué está pasando con estos sentimientos.
Claro. Bueno, lamento que sientas esto porque, pues, se supone que son fechas en las que, deberías estar un poco más, contento quizás. Pero, bueno, lamento que no sea así. ¿Qué? Además de la lejanía emocional que sientes con tu familia, ¿qué otra cosa te hace sentir así? ¿Hay algo en específico que hayan hecho, algo que hayan dicho? ¿Cómo se comportan en las fiestas? ¿Hay un tío malacopa? ¿O exactamente por qué por qué no te sentirías bien?
Pues, digamos que es, como parte de la familia con la que nunca he conectado como mucho en en cuanto a temas de conversación, temas como de de pasatiempos de de hasta como musicales o hasta políticos, debo admitir. Entonces, como que siempre que voy, la verdad es que se arma una especie de de tensión en el aire, porque saben que que si bien yo no soy una persona, digamos, este enojona o combativa, o parecidas, pues hay ciertos temas que si de los cuales, pues se diría por ahí no me callo ¿no? Entonces
Okey. Claro.
debo decir que, pues, aunque es una conversación que podría ser también interesante, muchas veces tampoco se llega a tocar, siempre son como temas un poco más relacionados a a, por ejemplo, al fútbol o a o a cosas un poquito que yo considero lejanas hacia mi persona. Entonces se me hace un poquito, pues, que no es mi espacio, que no es para mí y, pues, está bien, ¿no? Yo yo yo yo celebro ¿no? Que ellos tengan este espacio, estas estas como comodidades, pero, pues, siento que que yo no puedo estar ahí como de manera tan, digamos, presente. Y y si te soy sincero
Y estas reuniones, ¿son en tu casa o son en casa de alguien más?
Son son en casa de alguien más. Usualmente, eh, digamos tenemos, u en específico una tía que tiene como una casa muy grande, donde pues, también y a ella le gu ajá no cabemos como todos, y a ella le gusta mucho hacer fiestas. Entonces, pues, usualmente le caemos todos ahí, ¿no? Y y tampoco está como tan lejos de mi casa, yo creo que eso ayuda a que yo pueda decir: "Ah no voy, o voy un ratito y me regreso". Entonces, este, pues
Donde caben todos.
digamos que por esa parte los vería un ratito, y ya, pero te digo, si te soy honesto, para mí son fechas, pues, emocionalmente difíciles, ¿no? Donde Digamos que yo yo, personalmente, siento que es como complicado para mí. Pues, en diciembre de hace algunos años me tocó, pues, una pérdida un tanto fuerte. Entonces, pues, pensar en celebrar, pensar como estar en ese mood cuando son sentimientos que yo tengo como todavía muy frescos, siento que para mí no es como lo adecuado.
Ujú. Entiendo, ¿y esta pérdida es una pérdida personal tuya, o sí estuvo involucrada tu familia? O sea, me refiero a que ¿piensas que ellos también tendrían que verse afectados, o es algo más personal tuyo?
No, sí sí, en en teoría, pues, sí es algo de la familia, ¿no? Hace algunos años, este, una persona, pues digamos, importante de una generación, pues, ya un tanto arriba de nosotros falleció, y y digamos que a mí personalmente me sigue afectando bastante. Tengo como que el recuerdo muy fresco, como que los sentimientos están, este, m muy intensos todavía de mi parte hacia esta persona. Entonces, eh, no no digo que todos se tengan que sentir como yo, ¿no?, yo creo que está bien divertirse y pasársela así.
Claro. No, no, pero pero entiendo, por lo que escucho, que era una persona importante para ti y la relacionas con con las fiestas, y lamento mucho que ese sea el caso, lamento mucho tu pérdida.
M m muchas gracias, este, pero pero sí, básicamente es eso, ¿no?, siento que no son fechas personalmente para, digamos, disfrutar una fiesta, pasarla como como, no sé, en total estado de emoción. Entonces, siento que yo prefiero guardarme en estas fechas, y creo que es como el gran bache que tengo yo para estar ahí.
Claro. Una pregunta, esta persona que ahora te hace falta, ¿disfrutaba las fiestas? Cuando eran así este tipo de reuniones, esta persona las disfrutaba, tú ibas con gusto cuando esta persona estaba.
Pues sí, este, ah, digamos que era mi abuela, ¿no? En este caso. Entonces, eh, ella ya tenía como ciertos problemas de movilidad, donde, pues, teníamos que usar sillas de ruedas, o una andadera para que ella estuviera como más cómoda. Y y sí, a ella le gustaba mucho, pues, estar en este en este tipo de lugares, porque, pues, alcanzaba a ver a sus hermanos, a sus hermanas. Y, pues, el clásico chisme, la clásica historia que repetían 1000000 de veces. Entonces, a ella a ella sí le hacía como mucha ilusión estas fechas, ¿no? Entonces, pues, digamos que por esa parte, yo yo recuerdo como mucho que- que a veces yo la iba a dejar, me quedaba un ratito, y yo le decía: "Ah no, pues, vengo por ti en unas 2 horas, en unas 2 horas y media. Y también ella, te digo, como que jamás hiciste tanto clic ahí, pero, pues, tampoco era como que: "Ay yo no voy, tú no vas". Entonces, pues, más bien la dejaba estar ahí en el sentido de que, pues, vamos a estar aquí un rato, y ya cuando estés un poquito cansada, o sientas que ya nos tenemos que ir, pues, vengo por ti.
Claro. Sí. Ujú. Hasta cierto punto, ella era tu motivo para no estar tanto tiempo.
Sí, digamos que había veces donde yo sí me quedaba y pero la gran mayoría de las veces, pues, l la dejaba ahí y le decía: "Al rato vengo por ti". Y y o: "Al rato, este, vengo no f vengo a cenar o vemos qué hacemos". Y ya yo me iba por ella y nos regresábamos. Pero sí, muchas veces, pues, digamos que la parte presente de mi familia, pues era ella.
Claro. Sí. ¿Tienes a tus padres? ¿Tus padres, mamá, papá, hermanos, familia más cercana, asisten a estas reuniones?
Eh, sí, mi mamá suele como asistir en este tipo de actividades. También una tía con la que, en algún punto de mi vida, también crecí. Y son como, digamos, mis familiares más cercanos. Y y sí, a ellos les gusta también estar ahí, pero digamos que yo como que todavía me cuesta un poquito como conciliar este este momento.
Claro. Y, mm, bueno, una pregunta, si tanto tu mamá como esta tía cercana y tu abuelita, que en paz descanse, disfrutaban este tipo de reuniones. Em, por ejemplo, tu mamá y tu tía que aún van. Eh, ¿crees que, a lo mejor, pudieras hacer este mismo ensayo de estar un rato nada más, quizás, y luego despedirte, o de ir a cenar y después despedirte por el gusto de estar con ellas en algo que ellas disfrutan, en algo que tu abuela disfrutaba también?
Ya. Pues sí. Creo que no he sido, como tan abierto a esa situación. Entonces, creo que sí si les pregunto a ellas, creo que la respuesta, como va a ser positiva, en ese sentido. Entonces, eh, creo que sí me hace falta un poquito de comunicación, un poquito de como abrirme a a poder estar ahí, sentir como pues, estas nuevas situaciones, estos nuevos contextos. Creo que también, como dices, eh, debo considerar un poquito, la situación también de ellas, ¿no? No solo la mía, en ese sentido.
Pues, no es una cuestión de obligación, porque, pues no. Las cosas a fuerzas, no no salen bien. Pero quizás, un poquito de, em, a lo mejor, acompañamiento, ¿no? Cuando, en este tipo de eventos familiares, para las matriarcas de la familia, como en este caso, son las mujeres en tu vida. Es muy importante ver a la familia reunida. Y cuando quieren ver a la familia reunida, igual a la tía que organiza todo. Por algo, organiza esa reunión, y recibe a todos en casa. Pues, las matriarcas son así. Son, eh, em, muy dadas, a este tipo de reuniones. A querer estar en armonía, por lo menos, en las fechas especiales. Por lo que me has contado, a lo mejor, no son problemas, no son pleitos. No tienes un tío mala copa. No tienes una cuestión negativa, realmente, asociada a las fiestas. Pero sí, una falta de conexión. Esa conexión, pues, no la vas a poder forzar, ni tampoco te estoy diciendo que lo hagas. Pero quizás, a lo mejor, tomar un poquito, eh, en consideración, los sentimientos de de de tus matriarcas, que aún quedan en la familia. Y hacerlo por ellas. Un ratito únicamente. Quizás, cenar, tomarse la foto, dar el abrazo. Y después, retirarte a tu casa: Como dices, está cerca. Y hacer, lo que más te guste hacer. Incluso, a lo mejor, hasta salir con alguien más.
Claro. Claro. Claro. Pues sí, creo que es es una cosa, que perdí con el tiempo, y que creo, que sería muy bonito, poder recuperar, este este sentido de, pues, estar presente, aunque sea un ratito, ¿no? Que vean que, pues, que soy parte de la familia, que que realmente les tenga un aprecio, aunque yo no sea, como <chuckles> tan presente, creo que también sería como muy importante, ¿no? Y creo que, justo, como dices, ¿no? Ver ver que la familia sigue reunida, a pesar de, como momentos tan complicados. Creo que sería, como muy bonito para ellas. Y y sí, creo que voy a voy a hacer el esfuerzo, y y voy a ser, como menos cerrado, en este momento, ¿no? Y oye, muchísimas gracias. Te lo agradezco bastante.
Claro. Un regalo. Ujú. Que estés muy bien. Suerte.